Absolut, ja. Der b Körper braucht dann wirklich die Ruhe, ja, damit das den Infekt bekämpfen kann, ja. Das ist auch wirklich sehr kontraproduktiv, ja.
Ja, ja, genau. Äh, hast du so was auch schon mal erlebt?
Hm, ja, habe ich auch schon mal erlebt, ja, dass man dann d da sich überanstrengt hat dann, ja. Das ist wirklich brau man muss dann wirklich f am besten Bettruhe einhalten, ja, und viel trinken, ja.
Mhm. Ja, ja, genau.
Nich nicht so viel essen, ja. Und dann, ja, das Wichtigste ist einfach Ruhe, ja, muss ich sagen, ja, ja.
Ja. Ja. Mhm, mhm. Ja, au auch wenn's manchmal schwer schwerfällt, ne? Nicht nur, weil man gerne Sport machen möchte, aber man hat so viele andere Verpflichtungen, ne? Da musst du noch schnell dies erledigen und jenes und und, äh, ja, das ist eigentlich genau falsch. Man müsste wirklich sagen, ne, jetzt nimmt man sich 'ne Auszeit.
Das stimmt.